Como a tecnologia mudou o seu dia a dia? Me conta um pouco?
Então, a tecnologia, ela antigamente não era uma coisa que me chamava muito. Só que hoje, eu percebo que ela tá em tudo. Então ela muda a nossa vida em tudo, pra melhor. Se nós soubermos usar, ela muda pra tudo. E o principal de assim, que eu levo mais em consideração, é o adianto da vida em relação ao mercado.
Uhum. Aham.
Nossa, antigamente v você ficava com aquilo na cabeça
Ah, sim. E Uhum.
de o que que eu vou ter que que comprar? Eu vou no mercado, o que que eu vou ter que comprar? Aí
Então te ajudou muito no dia a dia ali, na hora de organizar as compras, né. A compra da casa, o dia a dia de ir no supermercado, ali. Como que você organizava antigamente e como você organiza hoje em dia?
Isso. Ah, antigamente era um bloquinho de nota, né. Antigamente você pegava e colocava lá no bloquinho de nota, e levava para o mercado, e tinha a chance até de você esquecer.
Uhum. Aham, já aconteceu de você deixar em casa? Ter anotado, ali, esquecer e ter que voltar em casa? <giggles>
Po Ah, já, quando eu era pequeno quando eu era pequeno, nossa! No caminho eu já perdi o papel, tive que voltar pra casa, minha mãe per <giggles> eu me viu voltando de de mão vazia.
Aham.
Ai, é é sempre um uma confusão. Mas agora é muito mais fácil, agora tem WhatsApp agora tem WhatsApp, tem o bloco de notas que você pega, coloca lá e escreve tudo que tá precisando durante a semana, você vai anotando pra chegar no no dia do mercado, você tá tudo anotadinho. Então é muito
Aham. Aham. Ainda existe o bloco de notas, mas agora no celular.
Agora é digital, né. <chuckles> Antigamente era era manual, agora é digital, então, tá tudo muito mais fácil, muito muito mais leve. E, às vezes, você pedia um
Aham. <laughs> Que legal. Uhum.
Pô, olha a facilidade, antigamente o táxi, você tinha que esperar um táxi passar, pra você dar sinal para o táxi, pra ver se ele estava vazio. Hoje não, hoje tem aplicativo até pra você assim, você vai pedir um um carro, você entra lá, aperta um botão, bo fala pra onde você tá indo, ele já te dá o preço. Antigamente não, antigamente o táxi, você tinha que esperar chegar pra saber quanto mais ou menos ia dar. O táxi fala: "Vai dar R$ 50." Aí, quando chegava, dava R$ 60 ou R$ 70, né.
Aham. Aham. Aham. Não era uma coisa certa, ali, hoje em dia já tem um preço certo, determinado que você mesmo consegue estipular, ali, pelo aplicativo, né.
Isso! E se isso e se você não quiser o o aplicativo do carro, tem o aplicativo do ônibus, se você quiser economizar um pouco. Você consegue ver onde o ônibus tá, você consegue saber o horário do ônibus, tudo certinho, que horas vai passar, aonde ele tá, certinho a rua e você só vai lá, sai de casa na hora certa pra poder pegar o ônibus e e acabou, você abre o o Google Maps
Hã. Uhum.
Você coloca pra onde você quer ir, ele te mostra, a linha que sugestão tudo certinho a linha onde você tem que tem que ir
Hã. Já te dá sugestões ali.
ah, o ponto de parada, ah, você tem que descer daqui a tantas paradas. Aí ele mostra o sinalzinho do ônibus passando. Pô é uma coisa muito interessante e acaba agilizando muito muito muito em relação a ganho de tempo. Eh, e assim, é aquela sensação, né, de você estar sempre ligado, sempre
Uhum. Aham. Aham.
estar alerta com a tecnologia, né?
Ali ali você já tem uma economia de tempo gigante, né? E e assim, quando você acorda antes do café, qual aplicativo se faz presente na sua vida ali? Antes mesmo de você tomar um café.
Isso, muita. Ah. O principal mesmo é aquele, né? O despertador. <laughs> É o principal, que antes era era o galo tocando e aquele despertador que
<laughs> Aham. O despertador natural ali, né? O som do galo o som dos passarinhos.
acaba natural, aquele despertador que só fazia e só fazia o tim tim tim. <laughs> E hoje não, hoje já tem o celular lá que você coloca o cronômetro, você você faz diversas coisas com o celular e
Uhum. <chuckles>
você consegue botar uma música que você queira, se você quiser botar um sertanejo, um louvor o que seja, você consegue botar para despertar. Então olha a fa isso olha a facilidade. Então no início do dia, você já consegue
Uhum. Já acorda animado. Aham.
usar a tecnologia, no início do dia. E assim, café da manhã, almoço, janta, for pe seguir, assim, a ordem, no almoço eu consigo pedir uma marmita no iFood.
Uhum. Aham.
Um delivery que seja. Então até nisso, café da manhã também, janta, o que for. Eu consigo pedir uma marmita, consigo pedir uma comida, então isso não tem como passar sufoco. Se você tiver um celular na mão, você pode ficar tranquilo que você não passa fome.
Aham. Da já. Então o celular ali foi a ferramenta tecnológica que mudou completamente seu dia a dia ali, mudou sua vida.
E isso, não só o celular mas também tem tem o combo, né. Tem o combo que é o celular, o relógio. Hoje em dia já já tem relógios que
Uhum. Aham.
fazem papel até de celular. Tem relógio que se assim mexe totalmente com o seu dia, porque em questão de agilidade, em questão de de tudo, sabe?
Aham. Uhum. Tem alguma ferramenta a igual você falou do relógio, tem alguma outra opção ali, ou até mesmo relógio que mudou, na questão profissional ou na questão da saúde do seu dia a dia? Qual foi a ferramenta tecnológica ali que você notou grande diferença, assim, no seu dia a dia?
E. Ah, também tem a assistente, né. A assistente a a tem a do Google, tem a Alexa, que nossa ajuda demais, ajuda demais. E cada dia vem para facilitar. Você você fala com ela, eh, você fala o nome dela e já fala: "Olha enviar um email."
Hum. Uhum.
Ela pega e te envia um email. Ah, envia uma mensagem para tal pessoa se tiver tudo conectado certinho no seu celular ela já pega e já envia. E então é uma forma de te facilitar o seu dia a dia, você você até fala com ela, eh, "Faz uma lista de compra pra mim e me manda no no WhatsApp, faz uma lista de compra, adiciona tal coisa. Ah, me"
Aham, e já Ela mesma ali já escolhe por você, né? <laughs> Praticidade.
Já escolhe, eu falo: "Como eu tenho tal tal coisa, ah, eu tenho um tomate com uma cebola, e um pedaço de carne. O que que eu posso fazer com isso?" Ela já te dá a receita certinho com o que você tem.
Uhum.
Então, é muito fácil pra você ver como a tecnologia ela adianta a nossa vida. Não sei se se você lembra, antigamente
Uhum. Uhum.
como que era pra pagar um boleto, você tinha que ir na lotérica, você pegava fila, às vezes estava chuva e você tinha que pagar aquele boleto no dia. É aquele negócio, você tem que pagar hoje o boleto.
Aham. Muita gente reclama muita gente reclamava desse tempo ali, e hoje em dia muita gente gosta, né, do do avanço tecnológico.
Aquela chuva. Gosta porque E e hoje tem o PIX, tem o PIX, que que você consegue, assim, pô cortar fila de banco, você vê os bancos, assim, lógico que tem fila porque tem gente que tem que resolver coisa lá, como se fosse mudança de banco.
Uhum. Aham.
Então tem que ser lá. Então assim, pô tem o PIX, você consegue pagar boleto, pelo QR Code, pelo você consegue ler o código, você consegue pagar o boleto, então hoje tá ainda bem tá tudo muito mais fácil do que antigamente, porque a tecnologia vem ajudando muito, a tecnologia ela vem ela veio pra ajudar.
Uhum. Aham. Avançando ali a cada dia, e, aham. E teve alguma coisa assim que parecia ótimo no começo, algum aplicativo que lançaram que você achou que seria bom e depois acabou virando ali um probleminha, uma dor de cabeça?
Isso, ela veio pra ajudar. <chuckles> Tem, sempre tem. Eu me lembro, assim, eh, um dos primeiros aplicativos, é o Orkut.
<chuckles> Qual que foi? Orkut, aham. Muito famoso por sinal, muita gente usava.
É o Orkut, o Orkut ele Isso, nossa, mas ele acabou que que faliu, né. Por quê? Porque o pessoal usava ele sem moderação.
Aham.
O pessoal usava ele muito, usava pra falar besteira, pra fazer besteira, postar foto que não devia. Então, assim
Uhum. Uhum
acabou que ele ele virou um um vilão, né. <chuckles> Assim, ele virou, acabou
Aham, e você usava ele? Você sentiu falta quando ele saiu? Qual aplicativo veio depois para substituir que você gostou?
Ah, usava. Então, o que que acontece, eh, ele acabou virando um vilão. Então criaram vários, criaram o Instagram, o Facebook, o WhatsApp veio logo depois. Na época tinha até o MSN que v assim, faliu junto com Orkut, e nossa, hoje, eu acho que o que mais usam mesmo é o Instagram. Só que o Instagram também tem que hoje já tem um tratamento melhor em relação à privacidade, em relação ao que o pessoal posta, mas, da mesma forma tem que tomar muito cuidado pra não
Uhum. Aham. Uhum.
não acabar igual acabou o Orkut. O Facebook hoje já é um pouco mais fraco, são poucas pessoas que usam. Facebook eu creio hoje que
Aham.
assim se mantém muito pelo Marketplace, né, porque o Marketplace é outra coisa que
Aham.
fortalece muito Fortalece
Você usa muito o Marketplace ali pra anunciar suas coisa do dia a dia, coisas que você não tem mais interesse, você acaba descartando ou acaba usando a tecnologia a seu favor ali fazendo um anúncio?
Ah, uso. Então eu uso ao meu favor. Tudo que tem como usar ao meu favor eu uso, porque antigamente era tão difícil você vender alguma coisa, você tinha que anunciar de boca a boca, você tinha que, ah, tá no trabalho, ah, tem uma televisão de turbo para vender.
Uhum. Aham.
Hoje não.
Já era mais difícil, né?
É, hoje não, hoje você consegue anunciar lá no na OLX, que seja, no marketplace, você anuncia lá 20 minutos já tem alguém te mandando mensagem: "Ah, tô querendo essa televisão, você consegue fazer um preço melhor? Você faz entrega?" Então.
Uhum. Já teve alguma história ali de anúncio que você fez no Marketplace, e que, na hora da venda ali não deu muito certo, teve algum golpe ali al alguém querendo dar golpe, ou usando aquilo ali em desfavor?
Tem. Então, tem um golpe muito comum, que é até uma dica, tem um golpe muito comum, que assim, acontece muito com idoso, com pessoal mais despreparado, que é aquele golpe que a que é aquele golpe que a pessoa anuncia uma coisa, aí o comprador, ele vai lá fala: "Ah, eh, meu primo vai aí buscar."
Aham, como que funciona? Uhum. Uhum.
Só que não fala com ele que não fala com ele que eu que vou pagar não, fala com ele, que ele que tem que passar o PIX.
Aham.
Aí na hora que a
Nossa, então no caso, ele envia uma ou fala que uma outra pessoa vai buscar, e ele mesmo que vai fazer o PIX.
Isso. E essa outra pessoa nem sabe Essa outra pessoa nem sabe, o que que o que que ela está fazendo lá, então assim, aí esse rapaz
Aham.
ele pega a encomenda, paga, e entrega para o outro. E o do meio acaba ficando sem o dinheiro.
Uhum. Nossa, então Aham.
Entendeu? Ou pede o estorno do dinheiro então, é um golpe que, às vezes, as pessoas que estão despreparadas, que não têm muito muito entendimento, acaba caindo sempre. E isso não é legal.
Acaba que o golpista ali que orquestra tudo, né. Ele organiza ali a ida do rapaz, e também o pagamento que o rapaz iria fazer para o vendedor original acaba fazendo o PIX ali para o para o golpista, né.
Isso, isso. É, então assim
E já teve alguém assim da sua família que caiu nesse golpe, que você teve que ajudar?
Ah, tem sim, teve. Teve não da minha família, mas foi uma vizinha minha. Não foi esse golpe, mas foi um golpe diferente, que ligaram pra pra ela, ela, eh, já era uma senhora, ela até faleceu, já era uma senhora, ligaram pra ela, falando que
Aham.
a filha dela estava sendo sequestrada, e botaram uma mulher com a voz muito parecida da filha dela
Aham.
e, assim, na hora que ela ouviu a voz da filha dela chorando, "Mãe me ajuda, me ajuda, eu só preciso de R$50.000, eu só preciso de R$50.000 pra me liberar".
Nossa, o valor alto né? <laughs>
Ela foi na aí os rapazes, né, que estavam lá falaram: "Não. Você não pode falar com ninguém. Você vai direto na lotérica e transfere esse valor pra mim. Você não vai falar com ninguém" que isso está acontecendo senão eu vou pegar a sua filha.
Isso tudo por celular ali, por ligação?
E isso tudo por ligação. Aí, ela foi direto na lotérica, uma senhorinha, transferiu R$50.000 pra conta deles aí, logo depois, ela ligou pra filha dela, perguntar se estava bem, a filha dela: "Ué, mãe" "eu tô aqui, tô na praia, tô tranquila, nada aconteceu comigo, por quê?". É. Aí perguntou o porquê, ela falou não, porque aconteceu isso, isso, isso, aí a filha desacreditou, saiu da praia, foi lá falar com a mãe dela, a mãe dela desacreditou também, porque não achava que
Teve aquela surpresa. Nossa.
fosse cair em um em um golpe desse, né. Um golpe tão besta, mas fazer o quê? Acontece. Mas é isso que eu falo, tem que ficar ligado pra não, não ter nenhum tipo
Uhum. E qual aham, e qual é a dica, assim, que você pode dar, através assim, a tecnologia durante o dia a dia pra as pessoas usarem de forma positiva e ne não estar caindo em golpes, em coisas erradas?
É ler, ler antes de qualquer coisa. Eh, às vezes chega uma mensagem uma mensagem: "Ah, você tomou uma multa, põe o seu cartão de crédito", nenhum site vai te pedir cartão de crédito. O máximo que pode pedir, ah, um telefone, um email pra te mandar alguma confirmação, mas cartão de crédito não coloca em site que não conhece, eh, porque às vezes você acha "Ah eu vou ganhar R$1.000 reais" e não ganha, entendeu? É.
Uhum. Aham. Uhum. Verdade, verdade. Muita gente aí cai nesse golpe, né. Olha, muito obrigado pela conversa, foi muito divertido, tá, falar com você.
Isso. Prazer foi todo meu, até a próxima.